Với mình nha, thì cái ngành này cái nghề này á, mình rất là tôn trọng và mình xem nó là một cái nghề cao quý, và nếu như mà ai đó có một cái tinh thần và một cái trách nhiệm với lại tương lai của thế hệ trẻ sau này, và bản thân mà bạn có được, ờ, một cái niềm đam mê với cái việc mà gõ đầu trẻ á bạn, thì mình nghĩ rằng là đúng rồi, mình nghĩ là nên nên nên làm hết mình vì đam mê, rồi một ngày nào đó những cái thứ khác, mình thấy rằng là cái cái ý nghĩa của cái công việc này nó lớn hơn rất nhiều so với việc là cơm áo gạo tiền, hay là những cái gì mà mình có thể đánh đổi được á bạn. Cho nên là cứ cố gắng để mà mình
<chuckles> Đam mê, đúng hông? Ừm, mình hiểu ý của bạn.
đạt được những cái gì mình mo muốn ừm hứm.
Có nghĩa là khi mà đã có đam mê rồi á thì cứ dấn thân đi, đúng hông? Làm bằng hết cái giá trị của mình đi, rồi sẽ nhận lại rất là nhiều thứ. Nó không chỉ là, ừm, những cái về vật chất mà mình thấy là á, rất nhiều tình cảm vô, rất là nhiều những cái khác mà không nhìn thấy được bằng hình hài, mà nó là một cái rất là vô hình.
Đúng, rõ ràng là vậy! Vật chất đúng, phải công nhận điều đó! <laughs> Ừm. Đúng đúng, rõ ràng là cái cái ngành này á, cái cái cái giá trị về về tinh thần, cái giá trị về, ờ, về những cái gì ý nghĩa về sau này á, tương lai của thế hệ trẻ, rồi là những cái gì về tương lai á, nó nó rõ ràng nó nó ý nghĩa hơn nhiều so với việc mà giá trị vật chất nó hữu hình á bạn, mình thấy được điều đó.
Hoàn toàn đồng ý với bạn luôn. Và mình tin rằng á với cái thời đại hiện nay á, một giáo viên hoàn toàn có thể sống sung túc vì cóc là nhiều những trẻ <chuckles>
Ừm. <laughs> Rõ ràng, rõ ràng, công nhận, công nhận, ừm. Ờ, bây giờ
Nó nhiều thứ có thể hỗ trợ.
đúng, ơ, bây giờ giáo viên cũng có thể, gọi là, dạy online này mà, á, thì thì cũng có thể tạo thêm thu nhập. Cũng như á nha, là bây giờ nhà nước, ư, Việt Nam á, cũng có những cái chính sách cho cái việc mà tăng lương, tăng thưởng. Đó, thì mình
Đúng rồi. Ừm, mình có nghe nói về chuyện này.